なるほど。すごく、こう、今説明頂いてどんどんイメージが湧いてきたんですけど、なんかすごく素敵そうですね。
はい。 うん。 そうですね。すほんとにこう見ただけで癒されるような、はい。
うーん。 ああ。あっ、なんかちょっと訪れてみたくなってきました。で、ちょっと1つ気になったのが、その水が凄く澄んでて綺麗だったっていうお話だったんですけど、あの、お聞きした感じ、水たまり
うん。 はい。 はい。 うんうん。